Eh, sa dami ng streaming, ah, sites ngayon anong kadalasan ang pamantayan mo na pipiliin at panonoorin?
<gasps> Ano siguro ngayon, oo nga, tama ka kasi ang dami ng kokompetensiya ngayon. May mga sarisarili silang mga, para bang ano, star na palabas nila, eh. Siguro, depende kung maganda yung palabas. Tapos, kung meron akong subscription dun sa platform na yun dun dun ko ina-ano Naka-base pa rin talaga ako sa palabas, eh, kasi sa in essence naman pare-pareho lang naman silang streaming, eh. So, kung ano lang yung, sa'kin kung ano yung handle nilang palabas, yun.
Oh, di ba. Oo. Ah. Pero, meron ka bang partikular talaga, halimbawa napunta ka sa isang platform na ganun or yung streaming site, may partikular ka bang, tawag dito, genre? Sabi dun o yung
Hmm.
Ah, tema ng pelikula o series na pinapalab na papanoorin.
Palabas? Oo. Ako siguro, ano 'pag halimbawa wala ako, yung sasadyain. Dahil kahit sa kahit anong streaming ano, ah Me meron na akong mga ano, eh, mga gustong pinapanood. So, alam ko na mahilig ako sa crime, mga suspense, mystery yan. So, minsan titignan ko kung alin streaming yung mas maraming may karga na ganun. So, mas malaki yung tiyansa na, oo. So, mas malaki yung tiyansa na dun dun ko dun dun ako sigura Oo, dun ako magsisimulang maghahanap. Para makita kung mayro'ng interesting na pwede. Tapos, yun pag-scroll-scroll ganun. Na ang ending, minsan ano, eh, ah, minsan ano, eh, para tayong ano medyo spoiled na tayo sa choices sa palabas, eh. Hindi kagaya nung dati sa streaming ano, eh, ah, minsan naabu naabot ako ng isang oras kakatingin lang ng trailer at palabas, eh.
Hmm. Mm. Ah, siyempre kung ano yung gusto mo, 'no? Dun ka pupunta, oo. Hmm. <chuckles> Tas wala kang magustuhan.
Tapos ang ending napansin ko, ugh, may kailangan na pala akong gawin. Wala na, <chuckles> minsan hindi na ako nakakapanood. Oo.
<laughs> Hindi ka na nakapili. Hindi ka nakapanood. 'Yong, 'yong mga ganyang platform na ‘yan ‘no, ‘yong streaming ano eh, meron din bang impluwensya sa iyo 'yong ngayon ‘di ba, social media, YouTube, Instagram, meron ka bang ano, 'yong nakakaimpluwensya ba sa iyo ‘yon, ‘yong mga nakikita mong reels o ano?
Hmm. Oo. Hmm, oo. Ano eh, ah I guess ano, ‘di ba, parang ano naman ‘to eh, ‘yong siguro ‘yong sa dating panahon na ‘yong mga billboard ads, 'di ba 'pag nadadaanan mo sa daan, makikita mo, maku-curious ka. Gano’n din eh, lalo na sa dito sa social media ngayon 'pag nagse-scroll ka, ‘pag may nakita kang nadaanan mo, kasi magaling na sila ngayon 'yong mang-hook eh, ‘yong kasi ‘di ba siyempre, maliit na lang ‘yong attention span ngayon, eh. So kailangan sa loob ng ilang segundo, mapapansin mo. So ako minsan, naku-curious ako, "Ano ‘to?" So titignan ko ngayon doon sa ano, sa naghahanap ako ng trailer ng palabas, so sisilipin ko doon sa mismong platform. Siguro ano, siguro mga 9 out of 10 times, sablay.
Oo. Hmm. Hmm. Hmm.
Oo, pa <blows air> pakiramdam ko kasi 'pag hindi yung halimbawa, yung malaking production yung palabas, yung mga saktuhan lang. Minsan 'pag sobrang bomba sa sa promotion, sa ads, ano eh, nag nag-aano lang, eh, naghahanap lang talaga ng traffic, eh. Oo, ganun, eh. <chuckles> So ayun, syempre 'di yun maiwasan minsan, eh, yung curiosity, eh. So, okey sige. Tapos ayun na, mapapansin mo oo, try ka ng isa. Halimbawa, series yun, isang episode, papansin mo, yun hmm, sayang yung 40 minutes mo.
Oo. Oo, oo. Kumbaga, eh, parang to "Too good to be true." Mapapasilip ka talaga, eh. Dun na nga pumapasok talaga yung kung ano yung makikita mo rin sa kung tawagin ay trailer, eh, ano. Kung ma ma-e-engganyo ka ba o hindi or mag-aaksaya ka lang ng ng ng panonood nung trailer.
Oo, oo, yun. Totoo. Oo. Lalo na isipin mo, sa ako, naniniwala ako na 'pag yung ano, kasi, 'di ba halimbawa yung mga pelikula ngayon, meron na karamihan ng pelikula ngayon, 'di ba tumatagal na ng dalawang oras, tatlong oras. Ngayon, kung halimbawa, wala kang wala kang idea, ah, dito ako natutuwa ako dito, natutuwa ako dun sa mga magagaling gumawa ng trailer, eh. Halimbawa, wala kang idea kung tungkol saan 'to, di mo kilala yung direktor, halimbawa, let's say, kilala mo lang yung artista, di mo kilala yung nagsulat. So, 'pag naho 'pag na-hook ka nung trailer
Oo nga, eh. Hmm. Mm. Oo.
lalo na yung yung wala kang idea kung ano yung nangyari, kung kung para saan yung tungkol nung yung tungkol saan yung pelikula. Oo yun, mas naku-curious ako sa ganun, eh. Kahit kahit ba sabihin mong sablay pagkatapos kong panoorin, pero dahil na-hook mo ako dun sa trailer, okey lang, bibihin hindi ako maiinis.
Yung? Pinapanood mo, oo. Ah. Mm. Kumbaga, nakuha mo yung atensyon ko, eh, 'no?
Oo, 'di ba? Na na nadali mo ako dun, eh. Pero, yun natutuwa ako sa mga ganun. Ang minsan kinainisan ko yung mga trailer na ano, eh, yung ikuwento na yung buong palabas sa loob ng dalawang minuto. Di ba?
Nawala na <laughs> yung excitement, eh. <laughs>
Oo. Eh, kahit ba makita mo, meron ka meron ka pa ring ibang makita. Pero, ano pag pag sobra yung ano, eh, yung info minsan ano, eh, 'no mawawalan ng thrill, eh. Oo.
Ah, sinabi mo na yun. Oo, sinabi mo na yung mangyayari, eh, 'no, pelikula. Ayun, pamilyar ka naman siguro sa algorithm, 'di ba? Tingin mo may, epekto ba yun ng ng mga algorithm ng platform? Na nakakatulong ba o minsan, ah, madidismaya ka? 'Di ba?
Mm. Siguro ano, sa isang banda malaking tulong, eh. Yan, lalo na kasi 'pag 'pag na-pick-up na nung sa mga, sa streaming platform, 'pag na-pick-up na nila yung mga gusto mong palabas.
Lagi mong kini-click. <chuckles>
Oo, minsan yun na yung isa-suggest nila ng isa-suggest. Ang downside naman nun is halimbawa, kung ano yung sa library nung streaming platform na yun at yung mga sug yung mga genre na gusto mo.
Okey. Mm.
Halimbawa napanood mo na yung mga trip mo, magsa-suggest silang bago.
Oo, ng iba.
Tapos, eh, pero wala na silang ibang maganda, doon sa genre na isa-suggest nila sa'yo. 'Yon yung downside. Kasi siyempre 'yon yung, kailangan nilang i-suggest sa’yo, kasi 'yon yung napansin nila eh, na gusto mo eh, di ba? Pero since wala nang maganda, wala na. So, minsan nagiging limiting. Kasi siyempre, kung ano yung nakikita mo sa homepage mo 'yon yung mga yun yung tingin nung algorithm na gusto mo eh, di ba?
Yun, yun. Oo, yun at yun. Na Nakakulong na dun eh, ‘no. Yun at yun na eh, ‘no? <chuckles>
Oo, pero siyempre, ang laki ng library nung ano, nung streaming. Sa sobrang laki naman, ang hirap naman, personally, para sa'yo na i-seek out. Kasi mauubos din ang oras mo kahahanap. So, 'yon.
Na yung sinabi mong doon nga, kumbaga, somehow umiikot sa gano’n na lang yung sina-suggest sa’yo. Pero nakakakuha ka pa, nakakita ka pa dumadating ba yung punto na, “Oh, meron pa rin pala, uy, ito pala yung pelikulang ‘to. Oh, okey ‘to, ah.” May mga gano’n eh, 'no?
Oo. Oo, mm, meron pa rin naman, yung matutuwa ka na, “Ah, okey ‘to, ah, maganda,” yung hindi mo inakala na nando'n pala siya, yung gano'n. Ang ito, maaano ko lang, naalala ko lang. Isa sa mga natutuwa ako sa streaming platform kasi, minsan kasi kumukuha sila ng mga medyo pelikula na, hindi yung, medyo matagal na.
I see. Mm. Sige, sige.
Ganun, yung tipong gusto mong panood mo naalala mo lang, oo. Baka naalala mo, "Naalala kong gusto kong 'tong pelikula na 'to."
Hmm. Ay, yung luma? Hmm.
Tapos, mal "Check ko nga dito kung meron, check mo meron." Yun yung mga nakakatawang ano dun, di ba?
Hmm. Ah, oo.
Oo, kasi on demand mapapanood. Hindi kagaya dati, eh, kung ma naalala ko dati sa sa cable TV, 'pag may natiyempuhan kang palabas, halimbawa, naano mo ng kalagitnaan
Ah, cable, oo. Hmm.
wala na. Hihintayin mo na yung next showing niya ulit bago mo matapos.
<laughs> Yung mga panahon ng cable, 'no?
Oo, di ba?
Ah, kumbaga parang may nagbanggit sa akin o napansin nila na 'pag sa cable, kung ano yung ipapalibas ni ipapalabas nila sa isang buwan, yun at yun lang. So, yung sinasabi mo nga na inabot mo yung ganitong eksena, abangan mo nalang susunod kung kailan ulit ipapalabas yun para maituloy mo, di ba? Tama?
Hmm. Oo, paulit-ulit. Oo. Yung susunod. Oo, mismo. Hmm, nung nung dati na ano ako, nung bata ako, inis na inis ako dun, eh. Sabi ko, "Bakit ganun? Ba bakit paulit ulit yung palabas?" Tapos hanggang sa na-realize ko, "Oo, nga pala. Hindi lang pa hindi lang pala kami subscriber nito
Hmm. Oo. Ayun, oo nga, oo nga.
di ba? So, marami rin yung baka hindi pa nakakapanood o yung gustong ulitin.
Mhm. At 'yon nga yung gaya ng sabi mo, in inabot mo ganito o na naputol ka sa ganitong eksena. Abangan mo na lang mis may schedule naman 'yon, 'di ba? 'Yong pinapalabas sa ano
Oo. Oo. Totoo. Oo, meron naman meron naman. 'Pag naman tsinek mo, makikita mo. Yun lang yu 'yon nga kung iisipin mo, di ba? Ang laki na ng ano, eh. Ng binyahe, ng ano, ng teknolohiya sa panonood, sa pag-e-entertain sa atin, so, ah, may mga downsides, I guess siyempre in terms of, yung streaming platforms, I guess. Kasi ano, eh, aminin na natin kasi siyempre kailangan nilang magbomba, ng mga palabas, eh, kailangan maglabas ng maglabas. So, may mga, ah, palabas na medyo hindi maganda yung pagkakagawa para lang may maipalabas. 'Yon lang yung downside. Siguro kasi kailangan volume, eh, kaysa sa quality minsan.
sa... channel nila. Oo. Totoo, lalo na. Mm. Okey. Mm. Ah. Paglabas pa rin. Oo. Pumapa-quality first, quantity din.
Oo. Oo, saka ano, yung speaking of, ganyan naiinis ako yung ano, eh, yung 'pag may i-a-adopt na palabas.
Okey.
Tapos para lang sa ano, para lang ah, alam kasi nila, alam nung platform na may malaking, ah, fan base 'tong palabas na 'to.
Mm.
Tapos hindi hindi seseryosohin yung paggawa. Yun yung nakakalungkot na ‘pag pinalabas, wala. Sayang sayang yung effort. Oo, yun.
Hindi naman pala. Kumbaga parang for the sake of may ilabas nila.
Oo. Yun, yun minsan nakokompromiso yung ano, eh, yung, ah, quality. Para basta basta lang may mailabas, minsan.
Oo. Siguro yung pressure nga sa
Mm. Kasi,
sa side ng mga streaming ano, eh, company PIP.
Oo, syempre kasi hindi naman 'yan matatanggi. Eh, siyempre ano 'yan, business 'yan, eh. So, kailangan talaga nila ma-hit nila yung mga metrics nila.
Mhm. Oh. Ngayon, kung ikaw ba yung nanonood ng may kasama, pamilya o tropa?
Mm. Ano, ngayong kadalasan ang kasama ko nanonood partner ko. ‘Yan, ano kami, kailangan in agreement kami sa panonoorin namin.
Ah, kung may kasunduan kayo.
Or magsa-suggest siya ng gusto niyang panoorin. Tapos titignan ko kung interesado ako. 'Pag interesado ako, yun panonoorin namin yun. Ganun din, vice versa. Ganun kami.
Mm. Pero 'yung, tema naman, tsaka 'yung klase ng palabas, medyo sakay niyo naman 'yung isa't isa kung hindi man pareho 'yung gusto niyo, meron siyang gusto o meron kang gusto na nasasakyan ng bawat panig 'no.
Oo, ano naman, halos ano naman kami, halos, ah, tugma naman 'yung ano namin 'yung taste namin sa mga palabas. Kaya ano rin, wala ring ano, wala ring friction pagdating sa mga puwedeng panoorin. So, 'yon din, maganda rin kasi ano, ang kagandahan noon kasi 'pag discussion time na, ayun, ah, pareho kami. Mas, mas malalim 'yung usapan namin tungkol do'n sa palabas.
Ah. Ah, oo, oo. 'Yun ang mainam 'no, siyempre may mga tanong ka na, "Ano ba nangyari sa ganito? Na gets mo ba 'yung ganitong sinabi ni ano 'yung ganitong eksena?"
Oo, oo. Oo. Ganun, oo. Kasi siyempre ano eh, since in ah, pareho kayong may hu gusto dun, hilig, tutok kayo pareho. So may tiyansang nakita niya yung ganito, ako hindi tapos ganun din ako. So pag pinag-usapan namin yun.
Oo, nakatutok rin ba kayo? Pero may mga panahon ba o pagkakataon na gusto niya talaga 'to, ikaw hindi mo trip tapos o kaya ikaw trip mo 'to, hindi niya trip pero
Hmm.
eventually pinanood niyo pa rin? Mga ganong pagkakataon ba.
Me Wala naman. Kasi 'pag halimbawa, 'pag sinabi niya gusto 'yung panoorin, tas sinabi ko parang hindi ko trip walang ano, wala namang pilitan sa amin. Meron kaming isang series na triny, na
Ah. Hmm.
Hindi naman sa pareho naming ayaw, pero dahil maraming nagsasabing maganda, triny namin. Siguro mga tatlong episode sabi, "Ah hindi para sa'tin 'to." 'Yun lang siguro 'yung ano namin, 'yung ganun namin, na galing sa suggestion ng iba. Pero, 'pag 'yung sa'min, ano talaga ang rule, walang walang pilitan. Kasi siyempre oras mo 'to eh, 'di ba?
Hmm. Walang pilit. Aba'y pangit nga naman. <chuckles> Tsaka hindi. Tsaka, eh, hindi magiging maganda 'yung, kumbaga, movie time niyo, kung pareho kayong hindi mag-e-enjoy.
Oo. Oo, totoo. Sang-ayon.
Ngayon, meron ba kayong mga Ah, tips o tricks na, kung papa'no n'yo Ah, 'yong oras nung pagpapanood niyo, 'yung anong basehan niyo sa, may basehan ba kayo sa ratings o meron ba kayong rule para, mag-decide kung anong papanoorin o
Palabas. Oo. Siguro ano. Oo. Panonoorin. Oo. Meron kaming mga ilan na tinitignan. Halimbawa, una ano, che-check namin 'yung rating sa Rotten Tomatoes.
Ayon, oo. Dami nga nagsasabi niyan.
Oo, tapos ish oo. Tapos ano na, hindi lang namin ibabase siyempre, titingnan na namin kung balanse ba ‘yung audience score saka sa critic score. ‘Yon, minsan kasi hindi tugma eh, ‘yun. 'Pag okay doon, tapos next doon, che-check namin kung ‘yung direktor.
Oo.
Tapos titingnan namin yung past work ng direktor, kung kilala namin siya, kung may napanood na kami sa kanya.
Galing ah. Medyo ma makilatis pala kayo, eh, ‘no. <laughs>
Oo, tapos yung Oo. Siyempre ano eh, ngayon ano ano eh, mas mas mas malalim na dapat yung mas makilatis ka na ngayon kasi mas mahalaga na ‘yung oras mo ngayon, eh. Tapos ano, ano ba? ‘Yung nagsulat din, titignan namin tapos ‘yung artista. Ayun, tapos ano na, after no’n, titingin na rin kami ng mga user ano, ah, diyaa user na mga, ah, suggestions, gano’n or ‘yung mga reviews o kung ano ‘yung sinasabi nila tungkol dito, gano’n. Pero usually, ang una namin talaga ‘yon, ‘yung rating, ‘yung direktor, kung sino ‘yung nagsulat tapos ‘yung mga artista.
Oo. Ah. Yes. Ah. Oo. Siguro ‘yun din ‘yung Ay. Tsaka yung mga gawa nila noon.
Oo. Siyempre pasok mo na rin yung genre pala, 'yon.
'Yun siguro ang ano 'no, ang magandang advantage o binigay sa atin ng teknolohiyang 'yan lalo na mga streaming site 'no. Andiyan na 'yun, abi ano, eh, ano available na lahat eh.
Oo. Nandiyan lang. Puwede mong itsek kaagad ,'di ba? Kasi siyempre, ano ba dati? 'Pag may gusto kang palabas or ano, pelikula, kung hindi ka sigurado, wala kang chi hintay ka ng ano, ng review sa TV ay, sa ano, sa radyo or sa ano, sa paper, di ba?
Ayan. Oo, ah. Mga trailer. Mm. Noon pa nga di ba, magrerenta ka pa ng VHS 1 eh.
Oo, ganun. Oo, ganun. Eh, ngayon madali na, pinadali. So, mas madali na yung ano ngayon.
Kumbaga 'yung dating isa, dalawang buwan bago mo malaman kung anong klaseng pelikula ba ito, ngayon ang bilis na eh, 'no.
Instant. Oo. Ganun.
Ayun, sige. Salamat ah. At, ah, maganda 'yung naging usapan natin at mga nabahagi mo.
Oo nga. 'Yon, maraming-maraming salamat din sa ano, isang masayang usapan. Salamat.
Kaya nga.